علاقتك بجيرانك آآ دي حاجة طبعًا مهمة جدًا آآ وإنّك يبقى فيه كده أمان ما بينكم. فعايزك كده تقول لي أنت إزاي بتبني كده جَو إيمان، يعني، فيه كده أمان و و وراحة بين الج يعني بينك وبين جيرانك؟
والله الحقيقة يعني أنا يعني ع أكتر شيء باعِزّها يعني الجار بتاعي، لإن أنا شايف إن الجار بتاعي دوّة هو يعني ممكن يكون الحِصن ليّا وقت غيابي. آآ لإن يعني أنا حتّى في في حياتي الشخصية هنا وفي ج ج جيراني هنا والناس القُريّبين منّي، آآ يعني باح باحاول على قد ما أقدَر إن يعني أخلّي الموضوع شِبه ي يعني أخوَي يعني، آآ ب يعني ب
إمم. تمام. آه، أنت بتبقى عايز تتعامل معاهم مش مُجرّد إن هو جار لأ، ده زي أخوك وكده يعني.
ل لأ، لأ. آه، آه، باحاول أخلّي إن الموضوع أخوي. باحاول إن أنا مثلًا أتبادل معاهم الأكل، أبعت لهم أكل، آآ يعني باخلّي في باظهِر المَحبّة، آآ على طول تحيّات وعلى طول كل يوم مثلًا باحاول إن أنا أروح أقعُد مع حد من جيراني شوية. الحاجات ديّة بِتِفّرِق أوي، يعني بتخلّي كده في
تمام. جميل. طَب أنت يعني يعني غير بقى إنّك مثلًا بتتبادل معاهم بقى بالأكل بال آآ يعني ب بحاجات كتير كده بتبقى رايحة ما بينكم وبين بعض، يعني هل يعني حصل كده موقِف مثلًا آآ خلّاك فعلًا تفهم إن إن يبقى في كده علاقة أمان بينك وبين جارك آآ يعني حاجة مهمة ولازم كل واحد ياخُد بيها والّا يعني ما فيش موقِف أنت اتحطّيت فيه يعني؟
إمم. لأ، ده أنا اتحطّيت في موقف ومواقف بس ممكن أقول لك يعني أصعب موقف.
آه، يا ريت قُل لي.
يعني هاقول لك أنا بيتي كان هيتعرّض للسرقة. حقيقي.
إمم.
ولولا يعني الجيران وكده عارفين ال الناس اللي داخلة والناس اللي خارجة هِنا في البيت فواحد من جيراني أنا كنت في الشُغل آآ فاتصل بيّا قال لي: "على فكرة في حد جِه البيت عندك ويعني م ما شفُتوش قبل كده." يعني شُفت لدرجة التلاحم وال و و والمحبة يعني فالجر فالجيران عارفين عندي عارفين الناس اللي بتيجي لي والناس اللي بتُخرُج عندي فجَاري نبّهني فبيقول لي: "على فكرة في حد كده أنا مش مر" اتصَل بيّا قال لي: "على فكرة أنا شُفت كده حد يعني شكله كده مش مُ مش تمام، ومش مرتاح له هو أنت موجو"
تمام. جميل. ياه! يعني هو أول لمّا شاف كده قام مكلّمك وقال لك.
آه، فاتصل بيّا على طول هو طبعًا عارف إن أنا في الشُغل فبيقول لي: "هو في حد كده شكله كده غريب، أنا مش مرتاح له وعَمّال يحوم حوالين بيتك ومرّة واحدة دخل آآ واقف قدّام الباب"
إمم.
آآ فقُلت له لأ، ما أنا أصلًا في الشُغل زي ما أنت عارف وال والموضوع يعني، مين يعني هييجي لي دلوقتي يعني؟!
تمام. طَب وعملت إيه بقى، اتصرّفت إزاي؟
هاقول لك، أنا طبعًا مش هاتصرّف ده هو جَاري هو اللي اتصرّف بالنيابة عنّي فقُلت له خلاص أنت اعمل اللازم. راح له قال له: "هو حضرتك مين؟" قال له: "أنا جاي لكذا هو رَن عليّا"، طبعًا إيه هو كداب، هو بيقول بيحكي موقف من دماغه، قال له: "ماشي". فالمهم قعد يسايره وكده فالمهم يعني في الآخر اتضح إن هو حرامي يعني بعد ما يعني، يعني أنا لمّا جيت وكده و فرّغت الكاميرات ورُحت
إمم. جميل. آه، يعني هو خلاص بقى وقّعُه وكشف إنه حرامي وكان جاي يسرقك فعلًا.
آه، آه، حقيقي. فده موقِف يعني م أنا شايف إن هو يعني واحد زي دوّة في غيابي، لولا جاري كان موجود وكشف حاجة زي ك كان ممكن البيت بتاعي يتسرِق. كان ممكن يحصل مشكلة وبعدين
إمم. هي آه، الصراحة يعني لولا وجوده الموضوع كان كِبِر طبعًا.
آه، وبعدين كمان في حاجة تانية، يعني أنا كنت في الشُغل والأولاد موجودين في البيت، يا عالِم بقى كان ممكن يرِن الجرس يخطف حد من العيال والّا كان يخُش يسرق الشَقّة بَقى و وإيه الكارثة اللي كانت ممكن تحصل.
إمم. تمام، طَب أنت بقى علشان أصلًا يعني تِخلّي ال العلاقة كده بينك وبين جارك فعلًا تِوصَل ل للمستوى ده، يعني جارك كده أول لمّا عِرِف إن إن في إن في حد داخل غريب كده قام مِكَلِّمك و-وابتدى يسألك عشان يِعرف ده حرامي والّا لأ، فأنت عشان بقى أصلًا تقوّي علاقتك كده ما بين و ما بينك وما بين جارك، يعني نفترض لو واحد جاي جديد، هتبتدي تعمل إيه بقى؟ يعني مثلًا هتبتدي تِسَلِّم عليه كل يوم مثلًا أو مثلًا تِكَلِّمه على الواتس؟ يعني بتتقرّب منهم إزاي؟
فآه، يعني هاقول لك. ال عامةً أي حد بييجي كده عندي في المنطقة لازم أروح أقعُد معاه.
جميل.
أرحَّب بيه وأقول له أخبارك إيه؟ عامل إيه؟ وبلب وب وبادعوه إن هو ييجي عندي البيت يقعُد معايا.
إمم.
آآ باخد رقمه، عندنا طبعًا ال المنطقة اللي أنا فيها الجيران كلّنا عاملين group على الWhatsApp كده. آآ بن
ده للجيران بس يعني؟
آه، آه، آه، للجيران بس يعني، فأنا باحاول إيه بقى، إن أنا أخلّي في ود يعني وكده.
جميل.
فيعني بقى ممكن مثلًا أكلمه
تمام. وبتفرِق فعلًا بقى صح؟ يعني يعني أنت مثلًا الكلام بقى ده بقى ب يعني بيجيب بقى معاك، اللي هو مثلًا خلاص أنت هتبتدي تسلِّم عليه كل ما تشوفه، آآ، هتتكلموا على الواتس بقى مثلًا في أي مواضيع، ففعلًا بقى بتتقربوا بعدها؟
آه، طبعًا، طبعًا، ما وبيبقى في بقى يعني أنا أنا عندي عادة كده إن لمّا حد جديد ييجي برضو، لازم آآ أودّي له صينية بسبوسة. يعني زي نظام كده إيه، آآ زي يعني عربون محبة، زي عربون محبة يعني، يعني باثبت له حُسن النية. فالحاجات ديَّة بتفرِق جدًا، و ومش عايز أقول لك إني ال ال الشخص اللي أو أو الجار دوَّة، لمّا بيرُوح له حاجة زي دي، بيبقى فرحان جدًا.
تمام. يعني ضيافة كده. جميل. إمم.
وبي وبي بيح آه، آه يعني آه، آه، وبيحس إن الشخص اللي هو أنا مثلًا باعزّه، ف فبي بيبقى بقى فيه حب بقى، تبقى المصلحة واحدة، قلبنا على قلب بعض، آآ، مثلًا زي ما قُلت لك، واحد مثلًا كان هيسرقني، جاري شافه وات اتصرف تصرٌف صح، أنا برضو لو أنا لقيت آه، آه، لو أنا آه.
آه، يعني يعني هو بيحب بقى فعلًا كده. طيب. إمم. فخلاص بقى تبقوا إخوات بالضبط، يعني، خايفين على بعض والكلام ده.
آه، في برضه أي مشكلة أي حاجة في المنطقة في ج في group على الWhatsApp بنبلّغ بعض، مثلًا شايفين مثلًا إن في حاجة مش تمام، آآ الشوارع مثلًا مش نضيفة، حاجة مكسورة، حاجة بتاع، بنلم فلوس ونصلّحها، مش مستنّيين إن حد مثلًا غريب يتدخّل أو إن مثلًا يعني م لأ، كل حاجة بنحلّها كده مع بعض ودّي و وبالحُب كده.
إمم. جميل. طيب، يعني بما إنّك يعني بتقول باقي طَب حلو ك أوي يعني إنّك بتقول كده إن إن كل حاجة خلاص أنتم بتتعاملوا بأخويّة وكل واحد بيبقى عارف كده يتعامل مع التاني إزاي. طَب افرض بقى مثلًا يعني حصل موقِف كده ما بينك وبين جارك اللي هو إيه، اللي أنت بتعتبروا بعض زي إخوات، يعني موقف مثلًا آآ مش يعني مثلًا خلّينا نقول إيه، آآ ع سوء تفاهم أو مشكلة، يعني مثلًا دوشة أطفال عند حد وأنت متضايق وعايز تنام، يعني ابتديت تكلّمه بالراحة والّا بقى مثلًا بتتخانق شوية، يعني كلّمني عن النقطة دي؟
هاقول لك، والله أنا متّفق معاك طبعًا في نقطة سوء التفاهم دي، لإنّي أكيد يعني مع الواحد مُعرّض لسوء التفاهم وبالفعل حصلِت قبل كده، يعني أنا كنت يعني عندي ي و واحد قريبي وكان كبير في السِن شوية فكان تعبان
جميل. إمم. تمام.
فهو طبعًا الناس اللي هُم كبار في السن ب بحُكم حالاتهم المرَضية وتعبهم وكده، فما بيحبوش الدوشة وما بيحبوش الهيصة كده. <tsk> ف ولاد جَا عندي جَاري بقى عنده أطفال صغيرين كده بقى بيلعبوا في الشارع وبيعملوا له هيصة ودوشة و وكلام من ده. فأنا الصراحة قُلت للأولاد يا أولاد يعني إيه آآ وطوا صوتكم عشان يعني بحُكم يعني إن عندي حد يعني وكده فال طبعًا العيال الصغيرة آه، آه، فطبعًا العيال الصغيرة إيه عيال صغيرة بقى فما بيسمعوش الكلام.
إمم. تمام. حد كبير طبعًا، ما ينفعش يبقى في دوشة يعني. آه.
آآ فالحقيقة يعني هو الش ال ال ال الشخص اللي كان عندي يعني آآ، تِع يعني الموضوع زع زعّلُه وتعَبُه لإن العيال قعدِت تعمل صوت برضه وتعمل هيصة. فأنا اضطريت إن أنا أروح لجَاري.
فأنت أكيد اتضايقت بقى و وزعّقت شوية.
آه، فعاتبته عتاب بسيط بس كان عتاب يعني إيه فيه لحظة إندفاعية شوية لإني كنت مشحون، آآ، لإن أنا شايف إن الشخص اللي قدامي ده واحد عزيز عليّا جدًا، وشايف إن هو يعني يا عيني تَعبان ومش مستحمل هوسة ال ولا ولا ال و ولا يعني الدوشة دي كلّها. فأنا كنت رايح آه، فأنا رايح مشحون آه، آه. فأنا الحقيقة كلِّمتُه بطريقة ما كانتش كويسة يعني. حتى هو نَفْسه استغرب "إزاي ده، ده الراجل ده يعني معاملته كويسة مع الكل، إزاي يكلمني كده؟" فهو أنا الصراحة حسيت إن هو امتص غضبي. يعني أنا يعني هو آه، ممكن في الأول آآ، يعني شَد معايا شوية في الكلام. بس الموضوع اتعالج بسرعة. يعني هو الحقيقة شَد غضبي و والموضوع اتلم بس أ
تمام. فأنت مقَدّر حالته فعلشان كده اندفعت، اللي هو متضايق له يعني. جميل. تمام. إمم. طيب يعني اتصالحتوا بَعدها والّا فضلتوا على طول بقى في كده ما بينكم توتر؟
هاقول لك، أنا أنا أنا أنا بنَفْسي لمّا لمّا الصراحة لمّا لقيت إن هو امتص غضبي وكده على الرغم إن أنا قُلت كلمتين صعبين يعني، كان ممكن يحصل عليهم مشكلة، أنا بنَفْسي بقى لمّا لقيت الموضوع كده، وقعدت وهديت وشُفت أبعاد الموضوع، عرِفت إن الموضوع داخل فيه عيال، وشايف إن طبعًا ما ينفعش أزعّل جَاري منّي، أينعم الموضوع آه كان مُستفز والعيال يعني كانوا مزعجين وكانوا مأثرين على الشخص اللي عندي آآ، بحُكم سِنُه وكده. بس الصراحة أنا رُحت له، قُلت له: "والله أنا باعتذر لك إن أنا جيت زعقت معاك، بس الحقيقة أنا عندي" 1، 2، 3 ويعني
جميل. تمام. إمم. وهو تَفَهَّمك بقى يعني ما اتضايقش؟
آه، آه تفهّم واعتذر لي كمان، يعني أنا مش عايز أقول لك إن هو اعتذر لي وقال لي: "آه والحق عليَّ." قال لي: "والله معلش." قُلت له: "أنا الصراحة يعني زعّقت للأولاد وقُلت لهم كده بس أنت طبعًا الأولاد ما بيسمعوش الكلام، فأنا باعتذر يعني إن أنا جيت لك مندفع يعني وكده." و واتصالحنا وك ك كان سوء تفاهم بس الحمد لله يعني الموضوع ما ما ما كبرش، يعني إحنا في العموم حتى لو حصل خلاف، عُمرنا ما بنوصّله يعني ل ل ل ل ل ل لحد كبير، أو إن إحنا مثلًا ندخّل الشُرطة.
جميل جدًا. إمم. آه، ي عشان أنتم بقى خلاص إخوات ما بينكم وما بين بعض كده وكل واحد عارف إن هو إيه، إن يعني في معزّة عند التاني، حتى لو حصل ما بينكم أي سوء تفاهم أو موقف زي ما أنت حَكيته كده. طيب يعني بما إنّك بتقول كده حتّة اللي هو إيه آآ خلاص أنتم ضامنين إن أنتم إخوات و وفعلًا ال المستوى ال ال يعني إيه، ال ال كل واحد مأمِن التاني فيه مستوى كبير فعلًا. يعني إيه بقى اللي خلّى المستوى ده فعلًا يعلى؟ يعني مثلًا، مثلًا آآ نفترض كده إن أنت جارك ده جالك في يوم آآ وقال لك إن أنت إن هو مثلًا مسافر وعايز يسيب عندك مُفتاح ال البيت، اللي هو مثلًا آآ ممكن تخش مثلًا آآ تشيّك على حاجة عنده كل يوم الكلام ده، هل فعلًا أنت شايف إن دي آآ موقف عادي ممكن أنت تعمله، والّا أنت شايف دي حاجة صعبة، اللي هو لأ ما ينفعش تسيب مُفتاح آآ شقّة عند حد؟
آه، آه. آه، إحن أ عادي وحصلت، أ عادي وحصلت وحصلت معايا أنا شخصيًا، يعني أنا ليَّ واحد آآ جاري يعني وكده، كان أهله في الصعيد وهو يعني كان أن يعني، كانت والدته تعبت وكده وراح لوالدته، فهو قال لي: "يعني معلش ابقى شيّك على البيت كده من وقت للتاني." بس ما ادانيش مُفتاح الشقّة نَفْسها هو ب هو بيته يعني ويبقى له جنينة وكده يعني، فهو يعني ت كان طالب منّي الطلب إن أنا أراعي له الزرع اللي في الجنينة وكده يعني، عشان خاطر برضه ال من باب الأخوية يعني، فأنا قُلت له: "تمام." اداني مُفتاح الجنينة و والمَيّة والكهربا وكل حاجة يعني و و وشُفت له حاجته. ده إن دل يدُل على إن هو واحد واثق فيَّ، الجوّ جوّ أخوي ما فيش أي حاجة، هو لو شايل منّي أو مثلًا مخوّني أو مقلّق منّي، عُمره ما كان يعمل حاجة زي دي.
إمم. جميل. تمام. تمام. آه، فأنت شايف إن هو خلاص هو يعني هو أصلًا عُمره ما هييجي يسيب لك مفتاح شقّته حاجة كبيرة زي دي غير لو هو فعلًا أصلًا آآ عارف إنّك زي أخ ليه و ومأمِن عليك و يعني وعارف إن برضه لو أنت اتحطّيت في نَفْس الموقف، هتسيب له برضه مفتاح شقّتك. يعني الص الصراحة حاجة جميلة أوي إن أنتم واصلين ما بينكم للمرحلة دي.
أكيد طبعًا، أكيد طبعًا.
طيب، يعني م طَب افرض بقى مثلًا يعني حد كده في العمارة كان رافض إن هو آآ يعني يتشارك معاكم كده في بقيت الجيران في الحاجات دي، يعني إن اللي هو إيه، آآ ما بيحبّش يتعامل مع حد أوي، آآ واخِد جنب كده ما بينه ما بين نَفْسه وحاولت تفُك ما بينه وكده ال الجمود اللي ما بينكم، ما لأ، شايفه كده إيه، مش راضي اللي هو إيه، يتناغم معاكم، آآ بتتصرّف معاه إزاي؟
حقيقي. حقيقي. يعني هاقول لك، أول م كان في جار جديد جِه يعني عندنا المنطقة، فكان يعني انطوائي شوية ما بيحبّش يختلط بحد و وأنا في حالي وأنت في حالك والكلام ده. طبعًا الكلام دوّة عندنا آآ يعني آه، هو و هو له خصوصيته و وبيحترم وكل حاجة، بس هو كان مفكّر إن إحنا بنحاول نتدخّل في حياته الشخصية. لأ، فأنا بقى فهمِّته قُلت له: "على فكرة إحنا هنا إخوات، إحنا هنا ك كُلّنا كده مع بعض إيد واحدة."
تمام. إمم. جميل.
ما بندَخّلش حد غريب، وإحنا كلّنا إخوا تَقَبَّل آه وتَغَيَّر 180 درجة وبَقى كل يوم عندي وأنا كل يوم عنده، لإن هو كان، كان باني آآ وجهة نظر غلط. كان مِفَكَّر إن ب طبعًا بطبيعة إن إحنا على طول عند بعض ومع بعض، فكان مف واخد عننا فكرة إن إحنا بنتطفل عليه، أو إن إحنا م يعني إيه متطفلين أو كده. لأ فأنا ف صححت له، قُلت له على فكرة إحنا هنا كلّنا واحد، هنا إحنا إخوات، كلّه وده عَند ده وده عَند ده واللي عندي عند غيرك ولو مش عندك حاجة أنا اجيبها لك، ولو أنا مش عندي حاجة أنا آجي آخُدها منك. فإحنا هنا إخوات مافيش فَرق.
طيب و وتَقَبَّل فعلًا كلامك؟ تمام. جميل. فأنت فَهِّمتُه بَقى إن أنتم أصلًا كده كده آآ إخوات، والموضوع مش ماشي تطفل ده بالعكس ده أنتم ممشيينه إن إن يعني أنتم ده موضوع عفوي، إن أنتم مثلًا بت بتتدخلوا لأجل اللي أنتم كده كده إخوات أصلًا ومع بعض كل يوم. يعني طيب هو تق يعني هو خلاص بَقى من بَعد اليوم ده بَقى خلاص بيعمل زيّكم ومعاكم ومشارك معاكم والّا برضه فِضِل م إنطوائي كده؟
آه. حقيقي. بَقِت حياته لأ بَقِت حياته، يعني أقول لك إيه، اتغير 180 درجة. يعني الأول كان مع حاله كده ولمّا حتى ما كانش حتى بيرمي السلام.
إمم. جميل.
دلوقتي بقى لأ، بقت الموضوع اتغير خالص، بقى مرِح وبقى ي مع ده ومع ده ويتكلم مع ده. فهي دي بقى تبَان هنا بقى أهمية إن الواحد مياخدش الأمور من برّاها.
تمام. طَب يعني خلّيني أسألك كده سؤال سريع بمناسبة بقى إنك إيه، آآ ميَّال جدًا إنك آآ يعني تبقى أول واحد كده بتبادر إنك بتضُم الجيران مع بعض وتعمل كده علاقة أخوية ما بينكم. أنت شايف بقى إن مثلًا حتّة زَي ما أنت قُلت قبل كده أنت بتدخّله group على الواتس وكده، آآ لولا ال حتة الواتس أو التكنولوجيا دي هل كان الموضوع هيبقى صعب برضه، والّا لا عادي كنت ممكن ت تتصرّف؟
الحقيقة لأ لإن ال إحنا في الجو الأخوي دوّة من قبل الواتس ومن قبل الكلام ده. طُول عمرنا قلبِنا على قلْب بعض وطُول عمرنا بنساعد بعض. أي نعم آه الواتس ممكن يكُون سهّل الموضوع أكتر، وزود الموضوع أكتر من حيث المحبة والأُلفة وكده، بس إحنا طُول عمرنا إيد واحدة، وطُول عمرنا قلبِنا على قلْب بعض الصراحة يعني.
إمم. جميل. تمام. يعني جميل جدًا، بصراحة إنك بتحب جدًا ال إن أنتم كجيران تعيشوا كده كأخوات وقلبْكم على قلْب بعض، وبتخافوا على بعض، يعني الصراحة آآ، مشاعر جميلة جدًا، و عايز أشكرك جدًا على وقتك المفيد وكلامك المستفاض.
العفو.